อืม หลักหมื่นเลยอะ
Ericsson T20
โอ้
เคส ใส
โอ้โฮ!
จำได้แม่นเลย เครื่องแรกในชีวิต
อืม อือ สมัยก่อน ก็คือแบบดังมากอะ ยี่ห้อเนี้ย ก็ดีแล้วล่ะ เขาจะได้แบบว่ามีติดต่อเนาะ เวลาแบบจะมาเต้นมา อะไรอย่างนี้ เขาจะได้แบบว่าได้คู่ที่ถูกใจ เพราะว่าแบบบางคนน่ะ ก็ไม่ชอบที่จะคู่กับคนอื่น
อ๋อ ใช่ครับผม
อืม แต่เอาจริง ๆ แล้วถ้าเกิดเป็นหนู หนูไป หนูชอบคู่กับครูนะ เพราะว่าครูจะทำให้เราแบบเก่งขึ้นน่ะค่ะ คือไปเพราะเราอยากตั้งใจที่อยากจะไปเต้นจริง ๆ อะไรประมาณเนี้ย แล้วพอเวลาเต้นน่ะ มันผ่อนคลายมากมัน มันไม่คิดอะไรเลยอะ อืม
ถูกต้องครับ เพราะว่า ครับผม เพราะว่ายัง พวกนี้เขา ก็จะมีครูประจำอยู่แล้วด้วยนะครับ เขาก็ จะ ครู เขาก็จะคอยดูด้วยว่า เราอะเป็นคู่เต้นให้เขาอะ เต้นถูกไหม อะไรไหม ถ้าไม่ถูกปุ๊บ เขาก็จะ เดี๋ยวจบงานปุ๊บ เขาก็จะเรียกมาเทรนมานี่นะ นะ โน่น นั้น นะ อย่าทำให้คู่เต้นเราเสียจังหวะ อย่าทำให้คู่เต้นเรานู่นนี่ เราต้องประคองคู่เต้นเราด้วย เพราะบางทีคู่เต้นเราอะ มัน เขาไม่ได้เป็นมืออาชีพเขาไม่เก่งเขาอาจจะพึ่ง เรียนรู้เราก็ต้องเป็นครูสอนเขาด้วย อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะสอนเรา
อืม อืม อุ๊ย อย่างนี้ก็ดีนะ เพราะว่าเวลาที่เหมือนแบบมีคนเครียดหรือแบบวิตกกังวลเยอะ ๆ อย่างเงี้ย กีฬานี้มันเหมือนแบบทำให้คนได้โฟกัสอยู่กับแบบ สิ่งตรงหน้าอะค่ะ มัน ทำให้เรื่องอื่นน่ะมัน เขาเรียกว่าอะไรอะ มันหยุดคิดไปก่อนชั่ว ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แล้วอีกอย่างหนึ่งอะมันได้แบบ ถ้าเราไปเต้นแบบที่มันเป็นคลับเหมือนอย่างที่หนูบอกอะ ได้เจอคนเยอะ ๆ แล้วเหมือนมันได้แลกเปลี่ยนความคิดอะค่ะ มันไม่ต้องคิดอยู่คนเดียวอะ เอ่อ มันทำให้คนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ มันดีขึ้นน่ะ สุขภาพจิต คือเขาก็จะดีขึ้นไม่ดาวน์ลง อะไรประมาณเนี้ย อืม
อือ ครับผม ครับ ครับผม ใช่ครับผม ถูก ต้องเลยครับ ผม อันนี้ มันก็จะเป็นอะไรที่ช่วยได้เยอะด้วยนะครับ และที่สำคัญนะครับผม เวลาวิ ตกจริต กังวล อะไรอย่างเงี้ยครับผม การออก เล่นกีฬา หรือว่าการเต้น หรือว่าการฟังเพลงอะไรต่าง ๆ เนี่ย มันก็จะช่วยได้ เยอะ นะครับผม
ค่ะ อืม ใช่ ๆ เออ อันนี้เราก็แบบเห็นด้วยเนาะ ว่ากีฬา ก็สำคัญต่อสุขภาพจิตเนาะ อืม
ใช่ครับ ผม

อืม ของหนูคน ของหนูก็ เออ อาจจะคล้าย ๆ กันแต่ของหนู ก็คือ
เราก็ แต่
อืม เหมือน
แต่อัน เนี้ย คือ ไม่ได้ไปเอนเทอร์เทนเหมือนเด็กบาร์โฮส ก็ เราเอนเทอร์เทนแค่ในการเต้นแค่นั้นเอง
อา เออ ก็โอเคนะ
ไม่ ต้องไปนั่งอะไรอย่างงั้น อา ครับผม
เฮ้ย ดี ๆ ๆ หนูรู้สึกว่า กิจกรรมเนี้ยน่าจะดีแล้ว ทำให้แบบว่าคนที่มีสุขภาพจิตอะค่ะ ได้ผ่อนคลาย เพราะว่าถ้าเกิดเขาได้เจอคนเยอะ ๆ ได้เจอคนที่ไม่รู้จัก แล้วเขากล้าที่จะระบายออกมา อะไรอย่างเงี้ย มันจะทำให้เหมือนแบบเขาไม่ต้องเก็บฝังอยู่ในใจอะค่ะ
ครับผม